เออ พอดีมีเรื่องอยากปรึกษะ ปรึกษาอะครับ อะ พอดีผมเนี่ย <tsk> ไม่ค่อยแน่ใจ แล้วก็
ค่ะ
ไม่ รู้ ว่า การ ตัดสินใจในเรื่องเนี้ย มันถูกหรือเปล่า? หรือควรจะทำหรือเปล่าอะครับ? ประมาณเนี้ยอะครับ ใช่ ตอนนี้ยังเครียดและกังวลใจอยู่เลยอะครับ ใช่ครับ
อือฮึ อืม ค่ะ งั้นพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ? ว่า เรื่องที่คุณลังเลใจ แล้ว ก็ที่กำลังเครียดอยู่ตรงเนีย ตอนเนี้ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะค่ะ?
เออ จริง ๆ มันมี 2 เรื่องใหญ่ ๆ อะครับ ก็คือ 1 เนี่ยคือเรื่องทำงาน พอดีตัวเองเนี่ยเพิ่งเรียนจบได้ไม่นานครับผม แล้วก็
อือฮึ อืม ค่ะ
กำลังตัดสินใจที่จะทำงานอยู่ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ก็เป็นเรื่องของครอบครัวอะครับ พอดีครอบครัวเนี่ยก็ เรียกว่า ผมเนี่ยมีแฟนนะครับ แล้วก็ กำลังที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไป แต่ว่า บวกด้วยตัวเองเนี่ยเพิ่งเรียนจบ แล้วก็เรื่องงานเนี่ยยังไม่มั่นคงอะครับ ก็เลย ตอนเนี้ย ยังตี ๆ กันอยู่เลยครับว่า จะเอายังไงกันแน่ ว่าเราเนี่ยจะมุ่งงานก่อนดี หรือเราจะมุ่งความสัมพันธ์ก่อนดี คือ <tsk> ตอนนี้ยัง ยังชั่งน้ำหนักไม่ได้เลยครับ ยังสับสนอยู่เลย ตอนเนี้ยครับ ใช่ครับ
อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม แล้ว เออ งั้นขอถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่า แล้วการที่ถ้าหากว่า มุ่งไปในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย คือต้องการโฟกัสไปที่เรื่องอะไรคะ? คือจะแต่งงานหรือว่าจะแบบยังไงเหรอคะ?
เออ จริง ๆ แล้ว ถ้าผมมุ่งไปทางความสัมพันธ์เนี่ย คือผมตั้งใจไว้ว่า อีกแป๊บหนึ่งเนี่ย ก็คือว่า ตั้งใจว่า จะแต่งงานกับแฟน อะไรอย่างเงี้ยอะครับ เพราะว่าด้วยความที่ เหมือน เรียกว่า วัยรุ่นน่ะครับ แล้วแบบว่าทางครอบครัวของแฟนเนี่ยก็
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ